آه، باحس إن الإيميل ده بيكون حاجة Professional أكتر، وبتعبر عن الشركة وكده يعني. وب وباختار برضه ألفاظ كده معيّنة وطريقة كده عشان خاطر برضو إيه، أخلي الشخص اللي قدّامي يكون واثق فيَّ، وواثق في الشركة. وباعرض له بقى الشركة عبارة عن إيه، وبتستفيد منها إيه، وتاريخ الشركة، وشوية كلام جميل كده عشان خاطر إيه؟ أقنعه بالشركة، وأخلي الشخص نفسه يكون عنده ثقة بيَّ.
إمم. حلو جدًا. تخليه يثق في الإيميل بتاعك ده. إمم.
آه، فبعد كده بقى إيه، بابعت له الMail باقول له طب ماشي، أنت ممكن تعمل معايا Interview مثلًا، ع عشان برضه أثبت الثقة أكتر يعني معاه، وعشان خاطر باكون حريص على وقت الشخص اللي قدّامي، يعني أنا معظم الإنترفيوهات اللي باعملها بتبقى عن بُعد، لأني أنا باشوف إن يعني هو تبقى بتبقى طبعًا حسب سياسة الشركة يعني، أنا أحترم برضه إن الشركات بتعمل في المكتب أ أ أو في مقر الشركة، دي حاجة نحترمها وما عنديش اعتراض، وكل شركة وليها سياستها، بس أنا أنا أنا من باب تقديري للشخص ووقته وكده، فأنا بافضل إن أنا أخلي ال ال المقابلة عن بُعد، لأني- على فكرة- المقابلة في الشركة بيبقى فيها شـُ شد أعصاب أكتر، ومواصلات وبهدلة، والله أعلم الشخص دَوَّة جاي منين.
اتفضل. إمم. أكيد طبعًا. فأنت بتحب على الأقل إيه يبقى يبقى جاي ف يبقى هو بطريقته، و وهو مرتاح في المكان اللي هو فيه ومش متوتّر، وعايز تشوفه على طبيعته، يبقى شكله إيه، بدل ما يكون جاي وحصلت له ظرف في الطريق أو حاجة أثرت على تركيزه. فأنت شايف إن هي إمم، حلو والله يعني برضه طريقة جميلة.
آه، طبعًا آه، وعشان خاطر برضه أيوه طبعًا، عشان خاطر برضه أب أبني ثقة أكتر معاه، وأقول له والله إحنا نعمل Interview خش كده على البرن على الموقع دَوَّة، هتلاقي في حاجة كده جواها تحجز ميعاد، شوف الميعاد اللي مُناسبِك إمتى، وسجِّله.
إمم. حلو جدًا.
يعني أنا كمان بازود الثِّقة وبازود الدفء في العلاقة ما بيني وما بينه، إن يعني: لأ، أنا مش باتعامل معاك على إني HR أو كده، لأ إحنا اصحاب وما فيش حاجة، ويا عم الحاج، اختار الوقت اللي أنت شايفه إن هو مُناسِب ليك، وأنا أحترم وقتك، وعلى أساس وقتك أنت أنا هاحدد وقتي. يعني شوف الحاجات ديَّة على قد ما هي بسيطة، بس بتخلّي الشخص اللي قدّامي
حلو، جميل. حلو أوي، إمم. بس بتخلي في ثقة ما بين الطرفين، آه.
يخلي في ثقة أكتر، ويخلي فيه احترام مُتبادل.
طيب خلّيني كده أقول أسألك على حاجة كده أخيرًا يعني، هي عايز أعرف منّك بقى لو أنت مثلًا في إيميل اتبعت ب في حاجة غلط، أو أنت لاحظت إن المشكلة في الإيميل أو عملت مشكلة في الإيميل أو مكان في حاجة حصل ظرف ما، ما كانتش أحسن حاجة، أو خلت اللي قدّامك يفهمها بطريقة غلط، فحصل سوء تفاهم، والرد ما جاش زي ما أنت كنت متوقّع، ساعتها بتلحق تصلّح الموقف ده إزاي؟
تمام؟